あ、でもやっぱり、その、やるべきこととか、ああ、ま、その、やるべきことと、あとは、その、例えば先ほど言った運動とかも含めて、そうゆのが全て、う終わったタイミングで、それでも時間があったり、あの、する時は、ちょっと、なんてんすかね、あの、ちょっと見る時間を作るじゃないですけど、完全にそうですね、はいはい、完全にシャットダウンすると、あの、ま、それはそれでちょっとストレス溜まりそうなので、そこらへんはそうです、ま、時間がなければ、もう見ないんですけど
うん。はい。 ああああ、はい。 ああああ、なるほど。うん、ふん。うんうんうん。 はい。 ああ、なんかご褒美的な感じでって。ううん。 うん。 ああああああ、確かに。うん、ふん。 ああ、すすごいです。そうやって、その、自分にとってやるべきことを優先されてるんですね。
あ、そうです、にまるて、あの、今まではスマホが、もう、ずっと、1日中あったんですけど、なんか、じゅ優先順位をつけることによって、いっこいっこ集中して、タスクじゃないですけこなせるようんなってきたので
うんうん。 はい。 ううんうん。 ああ。 ああ、なるほど。その、なんか、なながら見、みたいなものを減らすってのも結構重要ですよね。その、集中力で言うと。うんうんうんうん。
ここら辺のはい。 はいはい。 そうですね、やっぱ、一点集中して、終わらせて、で、最後時間があれば、ま、ちょっと見る程度の、ま、それも、じ制限かけるんですけど、ま、あの、うん、ちょっと見るって感じでやってますね。
はい。 ああああ、なるほど。 いや、すごいですね。そうやってなんかアプリとかを駆使しつつ、仕組み化して上手に付き合ってらっしゃるんですね。
はい。 はい。
はい、ありがとうございました。
あ、ありがと、ございました。

あ、そうですね。やっぱり、あの、なんでしょう、やっぱりコントロールやっぱりスマホって、誰かに言われるってことはあんまないので、使いすぎとかっていう。なので、あの、なんていうんすかね、やっぱどうしてもやっぱ自分で
うんうん。 うーん。はい。 うん。 ああ、なるほど。それうーん。 うんうんうん。
あ、あの、調整とかしてかなきゃいけないので、ま、そうゆうアプリとか、例えばそゆ時間の制限を、<clears throat> つけられたことによって
確かに、うん。はい。 うん、ふん。 はい。
なんか、より、なんでしょうね、やっぱり視覚的に見ることによって、あ、今、そうだ、いじれないんだってゆう、なんか、そゆ気持ちにだんだんなっていくので
うん。 うん。 ああああああ。 なるほど。その、開いては見るけど、そこで、あって、また、気付くって感じですね。うんうん。うんうん。
そうです。例えば、その、メールとかをチェックしてて、あの、いざ、なんか癖で、もう、SNS で見ようってなった時も、もう、真っ黒になるんですよ、あの、アプリが。
はいはいはいはい。うんうん。 あ、<chuckles> なるほど。もう、完全に見れないように。うんうん。
てか、もう、そう、暗くなって、見られないっていう設定にもできるので、自分なりに、設定できるので、なので、何時までは使えないっていう感じで決定できるので。
ああ。へえ。そうなんですね。うんうん。 ああ、それは効果絶大ですね。<chuckles>
そこらへんは、そうですね、コントロールして、はい。そうですね、それをやることによって、あの、以前よりも全然使わなくなったっていうか、あの、無駄な時間を過ごさなくなったってのはあります。
うん、ふん。 ああ、なるほど。 そうなんですね。逆に、その、メールとかみたいな、例えば、お仕事の連絡みたいな、そうゆうようなこともでも、スマホを使う場面はあったりしますか？
はいはい。 あ、はい。あ、そうですね、それは使うこともよくあるので、そういうのには、あまり制限をかけないっていうか、やっぱり別に、あの、重要なことは、あの、しっかり使おうっていうあれはあるので、そうのには制限をかけずに、やっぱりもう、なんていうんすかね、ちょっと、しゅうう注力を散漫させるようなアプリとか、そういう動画のかんなんてんすかね、あの、アプリとかは、基本的には、あの、使わない時はほんとに制限をかける、じゃないですけど、ま、いちんちもう、い30分から1時間ぐらいだけにするとか
うんうん。 はいはい。 ああああ、なるほど。 うんうん。 うんうん。まあ、そうですね。 うん。うんうん。 うんうん。 はい。 うんうんうん。 うん。 ああ、そうなんですね。さんじゅっぷんから1時間ですか。
そういう感じで とかって感じで、あの、決めて、もういちにち過ごすって感じですね。
うんうん。 うーん。 なるほど。その、30分から1時間、この時間は、まあ、スマホで、みでいろいろ、まあ、エンターテインメント的に使うぞってゆうのは、1日のどのタイミングとか、決められてますか？
はいはい。